Oo, 'tsaka, 'di ba, 'yong iba ano ba 'yong sa 'yo na ano ka ba, night shift o day shift?
Pang-gabi po, pang-gabi din po.
Ah. Ayun, eh, 'di ano tawag dito, siyempre a-adjust pa 'yong ano mo din. 'Tsaka, 'di ba, 'pag night shift, ano, halimbawa may lakad, either hindi ka tutulog o hindi ka na lang pupunta. Kasi syempre hindi naman night shift ang lakad.
Opo. 'Pagka po gano'n 'pag, ah, halimbawa po lakad po ng mga kaibigan, siyempre iba po naka-kotse. Ang ginagawa ko po sa sasakyan po ako natutulog.
Hmm, tama nga naman kasi oo, panahon ng pagtulog mo, pero paano 'yon, halimbawa punta kayo sa isang lugar, overnight, so gising ka?
Ha habang nasa biya Opo. Ayun po Ano po ang ginagawa ko, 'di ba po sa biyahe, tulog. 'Tas pagdating po no'n sa location tutulog po ulit ako. <chuckles>
Ah.

Opo, eh, siyempre po kasi siyempre pagkakain natin wala naman po tayong gagawin sa labas bawal naman pong lumabas, kaya ayun higa na lang, upo-upo, nood ng
Hindi 'tsaka alam mo nakakatawa di nung ano, bahagi ko ay maaari ko bang ibahagi o baka may gusto ka pang sabihin? Ayun 'yung, kasi nung tatrabaho ako sa opisina no'n bago magpandemya, lunch time 'yung sayaw-sayaw, so kumbaga 'yun 'yung cardio tapos minsan ano juice lang ako, eh di talagang na-achieve kong payat. Tapos nung natapos ng pandemya 'yung hybrid set-up na, nag-pa-praktis ako tuwing lunch, pero kasi 'pag praktis lang hindi siya 'yung parang kasing hataw ng cardio gano'n, so parang medyo na-lessen na ng na-lessen, ayan. So, ang ginagawa ko na lang paminsan iyun may halimbawa sa isang araw gano'n, pero mahirap, eh, hindi na 'yun kasing active ng dati.
Ah, sige po, sige po. Hindi kay sige po. Opo. Opo. 'Tsaka siyempre po Opo.